Mmm, mhm mhm. Iya, itu sebagai ini sih bisa kamu coba sebagai, eee, kayak ini loh, eee, harapan ideal aku. Eee, waktunya bisa se bisa sedisiplin ini loh gitu. Walaupun mungkin eksekusinya tadi ya, itu PR berikutnya gitu, tapi setidaknya ada sese ada celah-celah waktu yang kamu bisa liat dan optimalkan di situ gitu. Jadi itu siapa tau bisa jadi, eee, motivasi juga kamu nih untuk mengejar itu gitu. Mengejar waktu-waktu yang memang kamu bisa free gitu kan. Dan, eee, dengan adanya itu, eee, ya ada harapan juga nih kamu bisa lebih punya dorongan untuk menyelesaikan lebih cepat ya tugas-tugas yang tadi, yang sebetulnya bisa kamu ko komunikasikan lebih cepat ya, kepada rekan kamu misalnya. Apalagi kalo, eee, dia mengerti juga nih kondisi kamu ya, yang yang memang, eee, apa, kamu punya tanggung jawab keluarga juga, itu menurutku akan lebih, eee, apa namanya, mereka akan lebih memaklumi gitu kalo misalnya pun, eee, apa, kehadiran per apa namanya, permintaanmu tuh di mmm, misalnya, eee, apa kamu bilang kurang tepat waktunya. Tapi, eee, mungkin dengan dengan memahami hal tersebut mereka akan lebih, eee, cepat merespon gitu kan. Dengan harapan kerjaanmu akan lebih cepat selesai dan kamu punya waktu luang yang lebih banyak nih untuk pekerjaan-pekerjaanmu. Dan, eee, itu tadi
Mhm. Mmm. E Wah, me Mhm. Iya sih. Mhm. Iya sih, kayaknya penting ya.
Mhm, dan penting juga nih untuk kamu bisa mengoptimalkan, eee, istirahat atau waktu sekecil apa pun ya untuk memulihkan energimu. Jadi yang pertama kamu harus fokus itu adalah, eee, untuk dirimu sendiri dulu gitu ya. Me mmm, apa, betul-betul me apa ya, I ya menikmati waktu ya, eee, sampai kamu rasa ya entah itu dengan apa ya, ber berdiam diri sebentar atau meditasi, eee, ringan gitu ya sebentar sampai kamu rasa tenang baru tuh mudah-mudahan ide-ide untuk apa ya, eee, be berhubungan dengan keluargamu dengan kualitas yang lebih baik itu bisa a ada gitu di tengah waktu yang mungkin juga tidak ideal gitu. Nah, mungkin itu, itu beberapa langkah yang bisa dicoba.
Mhm. Ah, iya lagi. Iya. Nggak ada nih. <chuckles> Mhm mhm. Iya. Wah, oke. Iya. Wah, tadinya aku nggak kepikiran sih. Iya, thank you banget ya. Aku jadi banyak insight nih dari kamu. Kayaknya abis ini aku bakal terapin deh itu jadwal per hari sih. Dari mulai itu. Thank you banget ya.
Oh. <chuckles> Wangsa Wah. Oke. Wah, sama-sama, aku berharap keadaan kamu bisa jauh lebih baik ya. Sama-sama, thank you udah cerita.
Oke.

Oh, iya iya. Wah, paham banget ya gimana perasaanmu dan kebingunganmu ngatur waktu dengan, eee, ya k jadwal sekarang yang lebih padat ya. Padahal orang-orang yang ada di sekitar tuh bertambah gitu ya, ada anak, ya kan, ada keluarga juga yang harus di di, apa, eee, ya dijaga hubungannya ya, begitu. Iya, eee, kalau <tsk> kalau boleh tahu nih, eee, untuk ritme kerjamu sendiri gimana sih? Kayak misalnya, eee, jadwal kerjanya, pilih yang yang yang secara formal mungkin ya, yang tertulis gitu. Dengan yang, eee, apa, eee, iya seperti jam pulang eee, jam pulang juga, itu boleh di-share lebih banyak nggak tentang itu?
Mhm. Bener. Iya, bener banget. Mhm. Mhm. Mhm? Enggak. Jadi, kalau secara resminya, eee, jam kerjaku tuh de delapan jam, jadi biasanya aku berangkat atau sampai kantor tuh jam 8 terus, eee, selesainya tuh jam 05:00 sore, kalau secara resminya nih. Nah, sekarang-sekarang ini seperti yang aku bilang tadi lagi banyak deadline, kadang seminggu mungkin 2, 3 kali kalau misalnya kerjaannya belum selesai terpaksa aku lembur nih sampai jam sekitar jam 07:00 sampai jam 08:00 malam baru pulang. Itu sih, eee, keseharianku akhir-akhir ini
Mhm. Mhm. Oke.